Mmm, sudah benar belum perintah dari pemerintah kemarin? Menurut Kakak terlambat atau enggak nih kira-kira?
Mhm. Iya. Iya. Mhm. Menurut aku sih sebenarnya tidak terlalu terlambat ya, Mbak, ya, oke-oke aja ya iya dari pemerintah sebenarnya sudah, eee, memberi seperti, apa ya, kayak arahan, peraturan gitu, tapi gini nih, Mbak, terkadang masyarakatnya sendiri gitu ya, Mbak, <chuckles> yang heeh, yang melanggarnya kan. Nah jadi selain peran pemerintah peran masyarakat juga cukup berdampak sekali ya, Mbak, ya sebenarnya ya. Heeh.
Ah, oke. Mmm, mhm. Ah, heeh heeh, iya betul. Ah, bener bener sih bener. Mhm mhm. Penting gitu ya, betul. Kemarin tuh sebenarnya kan di Indonesia masih aman-aman aja tuh ya, Kak, mungkin, tapi akhirnya ada beberapa oknum nih yang nakal, yang merasa kayak, "Sebenarnya aku enggak kena kok. Aku baik-baik aja." Eh, ternyata kan enggak ada yang tau kan. Kalau ternyata dia ada virusnya gitu ya kasarannya terbawa ke Indonesia, akhirnya tersebar gitu kan.
Iya. Iya betul. Mhm. Iya, heeh, betul. <chuckles> Hmm. Nah betul banget tuh. Iya. Mhm. Iya tuh. Nah mungkin ya salah satu yang bisa dilakukan pemerintah ya seca eh, selain ya menerapkan lock down, nah bisa juga dengan mengedukasi kayaknya menurut aku ya, Mbak, ya. Kayak, "Ternyata virus corona ini begini, pencegahannya begini -begini." Gitu bahkan ada loh, Mbak, kemarin ya aku nonton berita ya, katanya untuk iya, katanya untuk menyembuhkan ya, Mbak, ya atau mencegah virus corona ini dengan cara merokok gitu, Mbak. <chuckles> Jadi sekeluarga merokok gitu. Wah, sebenarnya salah itu ya, Mbak, ya, sebenarnya heeh, pencegahannya salah satunya dengan vaksin gitu.
Heeh heeh. Apa tuh? Oh, benar. Mhm. Gimana nih? Oke, heeh. Heeh heeh. Waduh, wah. <chuckles> Bener bener. Salah banget. Mhm. Mungkin itu ya, eee, tidak bisa disalahkan juga sepenuhnya karena balik, lagi kalau dari masyarakat Indonesia sendiri kan tidak semua mendapatkan, apa ya, akses informasi dan juga mungkin pendidikan yang, eee, bisa membawa mereka berfikir ke sana gitu, Kak. Jadi mereka pikirnya, "Dengan ngerokok nih kayaknya baik nih, eee, virus tuh bakal pergi, kena asap rokok." Gitu kan.
Iya iya iya. Mhm. Mhm. Nah betul. Nah. <chuckles> Nah setuju. Setuju banget tuh. Iya, e dia ngerasa, "Oh ini paru-parunya anget," gitu, "dia ngebunuh kuman," gitu kan dengan yang anget-anget gitu, wah, ternyata makin memput memperburuk gitu ya, Mbak, ya.
<laughs> Aduh benar. Benar. Mhm. Mikirnya mungkin vaksin harus, eee, ngurus ini itu, terus disuntik, ada efek sampingnya, mereka enggak mau kena ke itu kali ya, jadi mereka cari cara termudah gitu. Aduh.
Mmm. Nah iya sih, setuju. Heeh, setuju banget nih. Wah, semoga ya, Mbak, ya pandemi ke depannya kita lebih siap siaga gitu ya, Mbak, yah karena kita ga tau kan. Heeh. Semoga ya, Mbak, ya.
Mhm. Benar semoga Semoga aja enggak ada pandemi sih <chuckles> harapannya. Terima kasih ya, Kak, kita udah Kakak udah kasih informasi-informasi yang aku juga baru tahu nih di sini.
Iya semoga sih ya. <chuckles> Iya. Mhm. Mhm, oh, iya sama aku juga, Mbak, ternyata menarik sekali ya pembicaraan ini ya. <chuckles> Kalau dilanjutin enggak ada habisnya ya, Mbak, ya.
Benar. Benar. <chuckles>